Mm. Okey, sí, suena bien, suena como algo inspirador. <chuckles> Verlo así, ver sus logros de ellos como sí, como una inspiración para mí, me gusta me gusta, gracias. Lo has puesto de así de bajo una luz positiva y ya, a me siento un poco mejor. <chuckles>
Sí, es inspirador, claro. Es que siempre hay que verlo así desde el lado positivo, porque como te decía anteriormente, los logros de uno no son los logros de otro, pero puede ser también que a lo mejor sean los logros tuyos, porque a lo mejor, eh, cambiando un poco la perspectiva, la manera de ver las cosas, eh, pudieras lograr lo que te plantees y y poniéndolo desde ese ángulo que la otra persona te inspiró, porque dijiste, ¿por qué no puedes tú también? Si todo en esta vida es posible.
Ujú. Mm. Ujú. Ujú. Mm. Ujú. Mm. Sí, sí, sí, no, tienes razón.
Y a lo mejor en ese aspecto, eh, sería no una envidia, sino una parte positiva.
Ujú. Suena bien, me gusta me gusta, la verdad. Me siento bastante mejor <chuckles> y me siento como que más motivada más motivada, sí. <chuckles>
Claro, <chuckles> claro. Así es, siempre al éxito, adelante. Y, bueno, el hecho de que te hayas sentido un poco mal no significa que que sea que que que te hayas que sea lo lo peor de este mundo, sino más bien ahora que lo ves de manera positiva, se cambia esa perspectiva y se logran muchos objetivos.
Ujú.